طب أنت تحب إن أنت بقى ترجع أصلًا لزمن المكالمات و وكده وننجز والّا <chuckles> شايف الWhatsapp لأ مهم؟
جدًا. جد جدًا لأ ده ل ده آآ مش مكالمات بس المكالمات اللي هي بتاع تليفون البيت اللي هو إيه؟ آه لو عايزني هتلاقيني في البيت الساعة كذا، تمام بس ما ت ما تجيبنيش تاني.
الل أيوه اللي هو. هيتصل بيك للضرورة القصوى يعني.
آه ياه! يا ريت يعني لو أغمض وافتح الاقي نفسي مع تليفون البيت ومافيش موبايل ياه كنت
أنت كده مش حابب التكنولوجيا حاسّس إن هي عملت لَك
لأ مش التكنولوجيا عايز حُرية آه قيدتنا كتير طبعًا وقيدتني أنا كتير.
،وممكن إن س هي مثلًا بقى في تطفل أو أنت بقيت متاح لناس الناس دايمًا عارفة أخبارك وبت بتحاول توصل لَك في كل وقت.
بالضب بالضبط يعني فيعني ياريت ياريت تختفي <giggles> هابقى الواحد مستريح
أيوه بالضبط.
إلا في الشغل طبعًا يعني في الشغل طبعًا لأ، يعني فايدانا كتير بصراحة. <giggles>
حاجات منها يعني أو إحنا بنستخدمها يعني على حسب استخدامنا بصراحة يعني برضو. طب آخر حاجة بقى أنت لو عندك مثلًا Group وآخر يعني ال Group الوحيد بقى اللي أنت هتسيبه على الWhatsapp وهتمسح كل حاجة مثلًا، إيه أهم حاجة بالنسبة لك؟
آه بالضبط كده. آه و Group محل أكل بصراحة باجيب منّه Burger تمام، لازم آآ ده أسيبه عندي ما أقدرش أستغنى عنّه تمام يعني <laughs> آه Group المطعم ده بينزّل عليه عروض رهيبة تمام لأ <chuckles> آه ده أنا بقى <laughs> هو الوحيد اللي هاسيب
،ما اقدرش استغنى. أيوه. طب ده حلو أوي. <chuckles> <chuckles> أنا بجد استمتعت بالكلام معاك يعني وعاوزة أشكرك جدًا.